Sonucun, eee, olumlu ya da başarılı a adı altında, başarılı olarak sonuçlanmasına gerek yok. Benim için <smacks lips> ben o şeyin için içerisindeyken ona bir çaba gösteriyorsam, eee, sonuç başarılı olacak benim için ne olursa olsun. Yani, örneğin ben, eee, 1 senedir evet, yürüyüş yapıyorum ama, eee, yıllardır yani, aslında yıllar önce de aynı kişiydim. Şu an sadece daha deneyimli ve, eee, kendi içimde, eee, -ana başlık konusu bu olduğu için söylüyorum daha başarılı biriyim. Ama beni o zaman daha az başarılı, eee, gördüğüm bir şey yok şu an düşündüğümde. Örneğin, ben 3 sene, eee, üniversite sınavına hazırlandım ve bu çok stresli bir durum benim için. Eee, şu an düşündüğümde de öyle, eee, geçmişte de öyleydi. Eee, insanların dediği, insanların düşünceleri bende herhan yani bana teğet geçiyor. Hiçbir zaman insanların düşüncelerini kendime kabul etmiyoru
Hı hı. I hı. Hı hı. Hıı.
Ve o zaman da stresliydim. Yani, insanlar artık bana şey diyordu, hani, "Sen, eee, o 100 senedir çalışıyorsun."a gelmişti artık. Hani, "Sen bir şey başarabilecek misin?" gibi oldu. Ben bunlara o an tabii ki çok yoğun stres yaşıyordum ama hiçbir zaman gardımı düşürmüyordum. Çünkü diyordum ki "Ben şu an zaten bunun için çabalıyorum. Yani, eee, sonuçta olacak şey, kendim için yaptığım şey olacak." O yüzden de, emm, insanların dediklerini umursamıyorum. Eee, stres yaşarken bile o stresin içinde çaba göstermek başarı benim için.
<chuckles> Evet. Evet. Anladım, ki bu arada şeyi de söylemem lazım, hani, kesin hem aileden hem çevreden kaynaklı, hani, 3 sene boyunca üniversite sınavına hazırlanırken, eee, çok fazla baskı ve stres yaratıcı, eee, konuşmaların geçtiğini tahmin edebiliyorum anlattıklarından. Bence, eee, kend cidden kendini takdir etmelisin, eee, stresle baş etme konusundaki yeteneğinden dolayı.
Ez Teşekkür ederim. <chuckles>
Ve anladığım kadarıyla ve anladığım kadarıyla şey, eee, farkındalığın çok kuvvetli, eee, ve bu sayede, eee, aslında çok olayın temeline inerek ve kendini kabul ederek, eee, stresle baş etmeyi, eee, sağlayabildiğini görüyorum. Eee, ve sana şeyi de merak ediyorum peki, bu stresle baş etme yeteneğinin hayatında mesela yarattığı etkilerden bahsedebilir misin? Mesela genel bedensel sağlık için de çok önemli çünkü stres sadece psikolojik değil. Mesela daha artık kendini, böyle, sağlıklı ve bedeni tanır hissediyor musun?

Yani, eee, önceliğin daha çok içsel Stresin sebep arayışı olduğunu düşünüyorsun ve
Evet, kesinlikle öyle.
bu daha tabii radikal bir yaklaşım bence, genel hani insanlarla kıyasla çünkü çoğunlukla insanlar daha böyle somut yollarla stres üzerinden gelebileceklerini düşünüyorlar. Eee, peki, bunu nasıl yaptığına dair bir örnek verebilir misin? Ya da bununla nasıl mücadele ediyorsun? Çünkü bir insanın kendi içine bakabilmesi de çok kolay değil ya hani. Eee, napıyorsun onlar hakkında?
Tabii ki.

Çok güzel, derinlikli bir, eee, yaklaşımın varmış buna buna dair. Eee, hani açıkçası etkilen lendim hani. Eee, bende şey, eee, peki yürüyüşlerini yaparken mesela daha iyi bir şekilde mi hissediyorsun kendi duygularınla?
Kesinlikle çok daha iyi hissediyorum. Çünkü, eee, yürüyüşe çıkarken, eee, bunu da, eee, yeni deneyimliyorum. Yeni dediğim 1 senedir yaklaşık. Önceden, eee, yürüyüş Ben zaten yürüyüş yapmayı hep çok seven bir insandım. Hareket etmem gerekiyor benim yani beynimin çalışabilmesi için. Emm, Joe Di "Joe Dispenza" diye bir adam var ve, ımm, kendisi alanında ve psikolojik olarak çok iyi olduğunu düşünüyorum. Emm, tavsiye ederim ve, eee, o şunu savunuyor: Siz
Hıı. Hı hı. Hı. Bakacağım.